Ah ini tolong ya, ya dibantu, eee, karena ini masih, eee, grup kita lah gitu. Kita tuh maksudnya kan, eee, kultural kantor tuh kan ada, meskipun satu komando tapi kan ada beberapa fraksi ya gitu. Nah, jadi ini ya kalau bahasa kasarnya, ini geng kita nih, tolong dibantu. Nah, gitu lah, saya yang mengiyakan, salahnya saya mengiyakan. <chuckles> Nah jadi pada akhirnya, eee, terlalu, <tsk> <sucks teeth> apa ya, terlalu bertumpu kalau menurut saya, atasan yang be yang baru ini, gitu.
Oke, iya ya. Iya ya, oke. Oke. Oke. Nah karena, eee, mungkin Kakaknya udah, mmm, merasa kewalahan dengan segala hal yang udah dihadapi gitu, karena kan mungkin dari temen-temen seperjuangan atau di satu sektor di bidang Kakak itu kan cerita atau, eee, konsultasinya ke Kakak gitu. Nah itu cara ngatasinnya gimana itu? Dan apakah, eee, mmm, mulai dekat nih dengan atasan yang baru ini? Karena kan mungkin karena memang baru jadi agak susah untuk, eee, mulai deketnya gitu. Ada waktu untuk biar bisa saling paham gitu gimana cara kerja orang itu dalam memandang sesuatu gitu.
Mhm. Betul. Mmm. <clicks tongue> Nah. Mmm. Kalau ditanya, saya mulai deket, gimana deket apa nggak ama yang sekarang duduk jadi atasan saya, dia sih pengennya deket sama saya, saya gak pengen deket. <chuckles> I ya kan tadi kita tadi saya ceritain, yang ada juga yang bukan ranah dan tanggung jawab saya didelegasikan sama saya, untuk saya heeh jadi mhm, jadi se sebisa mungkin sih kalau bisa sih, kalau bisa, eee, bahasanya gimana ya, kalau bisa sih gak usah kelihatan deh, kita mah yang ngumpet-ngumpet aja deh, ah gitu. <chuckles> Heeh nggak kelihatan dong.
Iya. Oke. Weh kenapa itu? Oke. Oke, itu dari atasan itnya itu? Oke. Oke, dah keliatan okelah, karena kan kalau misalkan keliatan oke mungkin, eee, yang bukan tanggung jawab, eee, kita malah dikasih gitu, malah ditambahin.
Bukan yang ini, eh betul. Nah kok mhm mhm mas masalahnya kit kita orang lama.
Karena mungkin, mmm, eee, atasan Kakaknya ngeliatnya karena mungkin ngeliatnya Kakaknya bisa gitu untuk ngatasin hal tersebut jadi dikasih lah itu.
Iya. iya, heeh, eee, itu dan, eee, rekomendasi dari kepa apa, kepala biro yang sebelumnya mungkin seperti itu ya, eee, repot juga sih sebenernya sih.
E. Oke, ya. Nah kalau misal, eee, masalah mental nih mungkin Kakaknya ngerasa kewalahan kayak gitu, apakah diceritain kah ke keluarga atau misal temen gitu untuk gimana nih ngatasin masalah tersebut gitu? Mereka apakah, eee, support ngasih solusi yang bisa dilakuin ama Kakaknya atau sekedar ngasih support aja gitu? Dan untuk untuk apa, untuk penyelesaian masalahnya ya kembali ke Kakaknya sendiri gitu, kayak gimana?
Kalau Yang pasti sih kalau untuk keluarga

Saya bukan tipikal yang cerita urusan di kantor, ya. Eee, ka kalau di kalau di rumah sih heeh, saya jadi ayah, jadi suami yang, ini aja gitu. Tapi, kalau untuk ke temen-temen, apalagi di lini yang sama, untuk rekan-rekan di divisi yang sama
Oke, jadi kalau untuk keluarga diem-diem aja gitu ya, berarti? Oke.
eee, ya, tidak menafikan ya pastilah mengenuh mengeluh, pasti, itu pasti. Kadang-kadang mmm, betul betul betul.
Iya, karena kan sama-sama merasakan, gitu, ya? Jadi, paham.
Jadi, ya, sebisa mungkin ya sebisa mungkin kayak, a ini sih, bersyukur sekali ya, eee, rekan-rekan di tempat pekerjaan saya, paham kondisi saya, dan tekanan yang saya, eee, hadapi, gitu kan. Jadi, mereka membantu bukan karena, eee, hubungan anggota dan atasan, bukan. Tapi karena mereka tahu gitu, eee, ini ini si ini si saya, enggak ada tekanan dari atas. Jadi, kadang-kadang saya delegasikan, tanggung jawab-tanggung jawab yang saya bilang nggak perlu tuh saya saya delegasikan lagi ke orang, gitu. "Coba kamu bantuin ini lah, saya kerepotan nih." Gitu, paling. Kalau enggak, aduh bisa depresi saya kalau enggak begitu.
Iya. Oke. Iya. Oke. Oke. Oke. Oke oke. Betul. Nah, eee, karena kan setiap masalah mungkin ada strategi atau cara-cara tertentu biar, eee, masalah tersebut terselesaikan, gitu, kan? Misal, dengan pendekatan tertentu, gitu. Nah, pernah nggak sih Kakaknya nyoba untuk, eee, pendekatan tertentu biar masalah itu bener-bener selesai, gitu? Biar sama-sama enak mungkin ngasih informasi gitu, tentang sebenernya yang dirasain kayak gimana, gitu? Kayak, ini bukan tanggung jawab saya gitu, iya. Dibicarakan dengan baik, betul. Kira-kira
Mhm. Heeh, di dikonfrontir, gitu, ya? Di konfrontasikan ya, sama langsung gitu, ke atasannya, langsung dikomunikasikan, gitu? <sighs> Saya sih, saya komunikasikan langsung, enggak, ya. Tapi, saya udah kasih bahasa-bahasa tubuh, gitu, gitu kan. Bahasa-bahasa tubuh sama gestur-gestur iya, heeh. Gitu, saya rasa sih, orang yang peka, se-enggak peka-enggak pekanya orang, juga past pasti ngerti ya, gitu. Mungkin, beliau tuh seperti itu karena memang
Iya. Iya. Oke. Oh, oke. Yang seharusnya atasan tersebut paham, gitu, ya? Oke, tapi?
memang nggak ada lagi yang di yang bisa terpercaya. Karena ya, kan sa saya bilang juga
Oh, oke.
dia bisa memberikan porsi yang lebih, karena rekomendasi dari yang duduk di posisi dia sebelumnya, kan gitu. <chuckles> Nah, itu kan tuh
Oh, oke oke. Tapi, bukannya kalau misal kayak gitu, e baik, ya? Seenggaknya berarti Kakaknya emang dipercaya gitu, eee, punya tanggung jawab bahwa hal tersebut bisa disese eh, diselesaikan dengan Kakaknya, gitu.

Untuk mengurangi porsi pengerjaan sih mungkin enggak ya, tapi minimal minimal kan, ya kita didengerin ya? Didengerin kali ya. Heeh, didengerin aja kan itu udah membantu ya, nah kadang seperti itu, mhm. Gitu, loh.
Oke Tersalurkan, e oke. Ya. Ya ya. Nah kalau misal boleh jujur nih, sebenarnya hal paling berat apa sih yang kayaknya pernah bener-bener ngeganggu kesehatan mental Kakaknya itu?
Hal yang paling berat itu di luar jam kerja. Masih digentayangin ya, bahasanya kayak gitu ya. Harusnya kan udah beres jam kerja udah, udah, yupen. Ya kan? Tutup pintu gitu, tapi ini kadang-kadang itulah yang bikin, eee, karena kalau kita lagi sama w apa, waktu yang berkualitas sama keluarga, mau sama anak atau sama istri yang tiba-tiba, eee, ada telepon, eee, gitu kan, ada ada ada ada komunikasi dari kantor kan, vibrasi kita di rumah, aura kita yang sama keluarga tuh kan buyar langsung. Momennya itu kan susah, momennya tuh gak bisa dibangun lagi kan. Nah gitu jadi
Oke. Ya ya. Nah, oke Iya, ya. Tiba-tiba disodorin pekerjaan gitu ya? Ya ya. Malah betul. Iya. Momen yang seharusnya mungkin untuk, eee, ada waktu khusus untuk keluarga, tapi ternyata malah diganggu dengan hal hal yang, eee, pekerjaan gitu ya. Nah kalau kayak gitu, cara ngatasinnya gimana sih? Apa, emang Kakaknya gak bilang kah atau misal— seharusnya kan orang-orang, eee, paham kan, ini bukan waktunya gitu, meskipun emang beberapa yang mau gak mau ya harus gitu namanya juga pekerjaan, jadi meskipun di luar waktu, kerjanya, ya harus diselesain gitu. Nah kalau untuk kayak gitu, gimana sih Kakaknya ngerespon hal tersebut, apakah emang ya udah dijalanin aja nih atau, bilang, "ini belum waktunya," apa gimana?
<clears throat> Betul, betul betul. Mhm. Nah habis itu Mhm. Mhm.